Mh.
Se se
Eh, quest'è inte questo è interessantissimo. <chuckles>
<chuckles> È per quello che ti dico, cioè ho le prove. <chuckles>
Ma guarda, ti allora, a questo punto, ti chiedo: ehm, cos'è che ti spinge ad agire d'impulso? Senso, hai dei segnali chiari oppure è il discorso che facevamo prima, quindi è un qualcosa che tu senti a pelle quasi?
Mh-mh. Ehm, secondo me, a pelle, tu senti se stai bene con alcune persone. Cioè lo senti, non hai bisogno di tante parole. Non hai bisogno di sapere nemmeno chi sono, per assurdo. Cioè, proprio hai delle interazioni con alcune persone, che anche se non ti dicessero il nome o non ti dicessero o non sapessi nemmeno come sono fatte, tu sai già che ci stai bene.
Certo. Mh-mh.
Mentre hai dei ci sono altre persone, che magari hanno, non so, il tono di voce, uhm, un modo di fare, un qualcosa, che ti indispongono. Un profumo a volte anche il profumo, son cose, mhmm, super banali
Ma è chiaro. <tsk> Eh, sì, qua qualcosa di sensoriale magari, proprio legato con tuoi sensi.
Gli che ti di che ti indispongono, che dici: "Madò, no, questa persona" sai quelli con la voce super squillante, ad esempio, a me indispongono. Eh, se mi mi da fasti mi dà fastidio, sì, è così. Eh, <laughs> pensa un po', stargli alla larga subito. Però, uhm, cioè son cose, che non non si riescono a descrivere, ma secondo me le senti. Come con alcuni amici, appena li conosci o così, hai una connessione immediata e poi parlandoci, co mhmm, scopri che magari sono simili a te, hanno avuto più o meno le tue stesse esperienze e quindi ti capiscono anche meglio. È buffa come cosa, però, ecco.
Sì, ti indispongono, perché senti la voce squillante, ti dà fastidio? Pensa di prima mattina maga <chuckles> Assolutamente. Chiaro. Eh, sì, ehm, f guarda, ti chiedo allora un'ultimissima cosa. Se dovessi dare un consiglio, per chi vuole seguire l'istinto. Cosa deve fare e cosa deve mettere in pratica per per seguirlo?
Sì.